Iba talaga kasi, eh, 'no, pag ganun talaga yung mindset mo kumbaga magiging successful ka kasi 'pag inilaban mo talaga, eh. Yung kahit na sa paningin nila, sa paningin mo din, hindi pa enough yung ginagawa mo, pero nakikita ng iba, ang successful mo na pala 'no.
Mhm. yun nga. mo. Walang ibang magtitiwala sa sarili mo kundi sarili mo lang.
Mm, totoo 'yan.
At least, yung sa sarili mo mismo ikaw yung may tiwala sa sarili mo. Ngayon kapag nakita nilang successful ka na, dun palang sila maniniwala sa'yo, eh.
Mm. Mm. Mm. Totoo. Eto may katanungan pa ko sayo, paano mo masabi masasabing matagumpay ang isang tao batay sa kanyang personal na kalagay kaligayahan?
Hmm. ko na 'yan. Sa'kin sa'kin sa tanong ko sa buhay, hindi mo kasi masasabi hindi mo masasabing maligaya ka sa buhay, kung hindi ka marunong makontento, eh.
Mm. Hmm. Totoo.
Kasi ibig sabihin, kung kontento ka sa mga bagay na meron ka ngayon, masaya ka na kasi na kontento ka na, eh. Kung ang kotse mo ay used na, na masaya ka na diyan, 'di ba?
Mm. Mm. Mm, tama, tama.
Kasi nga kontento kana, kasi nga kuntento kuntento hindi marunong makontento kung anong meron sila sasakyan, lumabas yung bagong sasakyan na ganito na mas mahal, na mas updated. Hindi mo siya masaya kasi hin hindi parin sila kontento kung anong meron sila, eh.
Mm. Mm.

Mm.
sa personal na kaligayahan niya kung siya mismo hindi siya marunong sa siya yun yung sa vision ko diyan na, ano.
Oo. Totoo, yun. Hmm.
'Di ba, nag-abroad ka pa rin di na napagtapos mo na mga anak mo sa college, ma may bahay ka na, may sasakyan ka na, secure ka na. Bakit bumabalik sa ab sa abroad kung lahat ng bagay meron ka na.
Mm. Mm. Mm.
Kahit ano, 'di ba, sa buhay hindi mo magawang makuntento.
Mm. Mm.
Kasi mas hindi mo tignan yung dito eh.
Totoo yan, sa akin ganun din yung pananaw ko dito sa, yung sa tinanong ko sayo kasi sakin kapag siyempre oo, meron kang ideal na meron kang ideya na ganito yung gusto kong mangyari sa future pero dapat makuntento ka din kung anong narating mo na. Kumbaga, i-accept mo na na, "Ay narating ko na 'to okey na ako," Tapos kung meron pang darating, accept lang ng accept, kumbaga papasukin mo lang lahat ng blessings papasukin mo lang lahat oo.
Oo. Oo. Sobra na, Hmm. uuwi na din ako.
Mm.
Mm, tama.
Kasi, 'di ba, ang hirap din naman na nag-aassume ka na nag-aassume na, yung kumbaga ang dami mong ina-ay ang dami mong ideya sa utak mo na, "Ganito dapat ako, ganito dapat ako. Ay si ganito, may ganyan na ako wala pa." Kumbaga parang hindi ka magtatagumbay sa sarili mo kasi may kasama ng inggit sa katawan, 'di ba, yun ang sinasabi nila.
Mm. Totoo mayron gitna tapos hindi mo naman ginamit mong inspirasyon na magkakaroon din ako niyan, ganyan din gagawin ko, pero, hmm kaya na mayron ganyan yan kasi ganyan, ganyan, 'di ba?
Mm, mm. Mm, totoo.
Oh sige na, sige na. aalay sa'yo. Salamat sa toic.
Totoo, yan. Mm. Ayun.
Kaya, oo.
Malapit na tayo matapos at <chuckles> masaya akong nakausap ka ngayong gabi at marami akong natutunan sa pinag-usapan nating
Ayun, salamat. Oo nga eh, salamat din.
Mm, hanggang sa susunod na lang ulit.
Sige ba sa'yo na lang ulit, salamat.
Paalam.

Tas no'ng nakita ko no'ng college at nakita ko 'yong isa kong tropa na ito lang nakaraan. sila gano'n, may may kaya sila sa buhay. May tas pinili niyang mag-adik, mag-inom, alam mo 'yon, nag
Mm. Mm. Mm. Ay, 'yon lang, hmm.
Kaya ako nagkita kami. After after 3 years nagkita kami ulit.
Mm. Mm.
Nakita ko siya, naghahakot siya ng mga semento, ganiyan. May dala siyang may dala siya no'ng
Ay. Oo. Talaga?
Mahilig siya sa mahilig alam mo yo'n, Tapos yo'n nga na, in 10 years, magkikita kayo na nakita niya ikaw successful tapos ikaw naman nakita mo sa kaniya na, yo'n nga, naawa kasi hindi hindi naawa sa sitwasyon niya kasi ginusto niya yun, eh. 'Yon ang pinili niyang daan, eh, ako ibang ibang daan din 'yong pinili ko. Hindi ko rin naman sinasabing successful ako. Pero masasabi ko sa sarili ko na, na hindi ako maging katulad sa'yo.
Mm. Mhm. Mm, totoo. Mm. Hmm. Mm. Mm, totoo yan, totoo 'yan sinabi mong 'yan.
'Di ba, na parang ikaw na 'yong hindi ka nabigo sa buhay. Pero mas pinili ko na maging matagumpay.
Mm. Mm.

Mm.
Kaya na late ako sabi ko ano ba 'yan ba't ako bumagsak pa kung kailan last na subject na, last na sem na. Siyempre nakaka-down 'yon pero nilaban ko, pero 'yong pagbagsak ko na 'yon meron palang kapalit.
Kasi nung panahon na yun tumakbo rin ako ng SK dito sa Barangay namin, nanalo ko. Kaya sabi ko meron talagang gano'n eh, 'no. Mm, meron tsaka hindi merong bagay talaga na may talo ka.
Mm. Mm. Purpose. Kung hindi pa par sayo, hindi pa para sayo oo.
Mm, kumbaga hindi pa para sa'yo, pero may ibang bagay na para sayo.
Totoo yun.
Mm. kaya sabi ko e hindi, eto yun, eto na yung aral na 'to. <laughs> Ikaw ba?
Ah. Totoo. Ganun naman, malaki ang papel ng pagkabigo sa pag-abot ng tagumpay kasi learn through experience nga eh kung sa pangarap naten.
Mm, totoo.